Ma penso che se proprio parliamo strettamente di valori, il rispetto deve essere, insomma, all'apice.
Bravissimo, sono anch'io d'accordo. Sì, sì. Mh-mh.
Mh, perché se non c'è rispetto dell'altra persona, eh, insomma, non neanche l'amicizia <chuckles>
Già automaticamente esatto, decade proprio il concetto di amicizia, no?
Esatto, decade il concetto di amicizia e b è il pilone su cui si dovrebbe fondare appunto questo sentimento. Ehm
Sì, perché la sincerità, ehm, uhm è fondamentale perché se non può dirti l la verità un amico o un'amica, ehm, automaticamente non lo so, non ha senso, no, per questa mh
Mh-mh. Certo, diciamo che gli amici sono degli amici de de dei familiari acquisiti, nel senso sono dei familiari che ti scegli.
Eh, sì. Io dico che gli amici sono la famiglia che scegli, no? Però non è mia questa frase, l'ho sentita non so dove, ti dirò, o l'ho letta da qualche parte, ehm, effettivamente. E tu con i tuoi amici, i veri amici, uhm, hai questo rapporto sincero, profondo?
Che scegli, esatto, esatto, quin Esatto. Ehm, allora secondo me la sincerità vale fino a un certo punto perché c'è sempre quel dubbio in cui siamo stati tutti. "Devo dirgli la verità o magli a costo di fargli male oppure meglio proteggerlo?" <chuckles>
Eh, ecco, io c'ho te l'ho chiesto per una ragione, quindi adesso ti dico quello che sta accadendo e vorrei un tuo consiglio sincero, u perché ti considero un buon amico, okay?
Dimmi tutto, dimmi tutto. <chuckles> Sì.